Nah kalau hal itu kan memang aku otodidak itu, dalam artian di sini aku mungkin mengulik sendiri jadi atau mempelajari sendiri dari setiap setiap mungkin ini ya, kunci-kunci gitar Kak gitu. Iya walaupun aku sedikit-sedikit sih pernah lihat gitu ya, teman-teman aku memainkan gitar gitu. Nah jadi awalnya sebenarnya gara-garanya ya teman-teman aku banyak yang ini ya, bisa gitar gitu. Nah aku juga pengen bisa waktu itu Kak, gitu. Nah sampai-sampai kayak misalkan, eee, aku tuh mau pinjam, tapi karena kan kalau misalkan baru bisa gitu ya, enggak enak ya didengarnya. Jadi fales suaranya Kak. Nah akhirnya, ya sudah lah aku beli gitar aja sendiri gitu ya, nanti di rumah gitu yang ngulik-nguliknya, iya. <chuckles>
Mhm. Mhm. Mmm, oke. Mmm. Mmm, iya-iya. Oh iya? Tapi itu, eee, waktu beli gitar itu belum bisa mainnya tuh, belum ngerti?
Belum bisa belum bisa Kak. Jadi memang aku tuh kayak kalau misalkan di tempat tongkrongan gitu ya, sama teman gitu. Nah itu tuh kayak aku tuh kalau misalkan mau mau ini ya, belajar gitu ya, sebenernya diajarin sama mereka, tapi mungkin kayak kalau diajarin pun kayak aku tuh enggak enak aja gitu ya, orangnya kan enggak enakan gitu ya. Jadi, ya udahlah, aku memutuskan buat nanti ajalah latihannya di rumah gitu. Nah iya sudah aku beli gitar lah.
Oh, oke. Mhm. Mmm. Oh, iya iya. Mmm, jadi pengen latihan sendiri aja gitu ya?
Iya betul. Jadi singkat cerita, aku
Mmm itu, berapa lama, eee, berapa tahun yang lalu inget enggak awal belajarnya?
Oh, udah lama banget Kak, waktu itu jaman aku SMP ya kelas 1-an kayaknya itu. Kelas 1 SMP masih kecil, kecil banget Kak. <chuckles> Dan
Oh iya iya, mhm. Mmm iya iya, peralihan masuk remaja deh ya?
Iya betul Kak. Nah setelah itu, ya udah kayak aku tuh di rumah gitu ya sambil lihat waktu itu lihat YouTube gitu ya. Nah itu aku praktekin deh gitu ya, praktekin bentuk kuncinya. Nah habis itu aku coba genjreng, di genjreng, fales gitu ya. <chuckles> Iya genjrengnya fales gitu ya, karena enggak ketekan gitu Kak. Nah itu tapi ya mungkin gara-gara latihan itu, jadi mungkin lama-lama udah bisa udah bisa gitu. Nah, tapi belum paham gitu ya, belum ada nyawanya lah gitar itu, gitu Kak. Jadi cuma bisa gejreng-gejreng aja, tapi belum bisa kayak
Mhm. Mmm. Oh, oke oke. Mhm. <chuckles> Genjreng-genjreng, iya iya. Oh, heeh. Oh, oke. Mmm jadi iya tahu kayak not-notnya aja cuma belum bisa maininnya gitu ya?